Può essere, sì. E diciamo che è una è una svolta, perché comunque ci fai anche 2 pasti in 3, 4 capito, e praticamente spendi poco. Oggi come oggi una pala la paghi anche 20 € 2 gusti, invece questa costa 10 capito? Ed è buona comunque, cioè è una pizza seria capi
Ah, vabbuo', sì, uh Ah, buono. Buono, buono. Uhm sì, sì figurati, buono. Invece poi con gli amici mi piace, uhm, variare, cioè a me capita no, di organizzarmi, andiamo a mangiare, boh, se abbiamo voglia McDonald's, fast food oppure la pizza oppure se abbiamo voglia addirittura pure, ehm, ristorante di pesc come stiamo con o il sushi, dipende un po' dal mood, capito?
Sì.